Ah oui, oui, complètement. J'en ai même 2, mais je vais commencer par, heu, l'emblématique, c'est la la moussaka, mais quand je dis moussaka, on pense forcément oui j'en ai 2,, mais je te donne la 1re. <chuckles> La moussaka et quand on parle de moussaka, on on parle d souvent de moussaka aux aubergines. La moussaka qu'on mange dans les restaurants grecs et et tu vois à peu près ce que ce à quoi je fais référence, je pense et hem, en fait, je moi je fais une moussaka bulgare. Puisque je suis d'origine bulgare et je la moussaka bulgare, c'est une moussaka à base de pommes de terre et de viande
Tu en as 2 quand même. Ouais. Ah, oui. OK. A allez, vas-y. C'est vrai, ouais. Mmh mh. OK. Ah, OK. Bah, oui, ça a rien à voir, du coup, ça ça ça change complètement.
hachée, comme la moussaka grecque, mais à la place des aubergines, tu mets des pommes de terre. Ah bah, ça change complètement le goût, mais et en plus les bulgares parce que dans quand on parle de Bulgarie, on parle de yaourt. Les yaourts bulgares, en fait, au-dessus de cette, heu, m j'allais dire de cette farce, heu, à base de pommes de terre et de viande hachée, heu, moitié bœuf, moitié veau, tu as un une, heu, une croûte à base de yaourt. C'est, tu sais, de d'œuf et de f
OK. Bah ouais. Ah, oui. Oui. Mmh mh. Ouais.
farine que tu fais, heu, cuire, heu, griller, heu
Et justement, hem, ce ce yaourt, heu, il il il re il ressemble au yaourt grec, ou pas du tout?
Alors il est moins onctueux, plus léger, moins gras, je dirais que le yaourt, heu, grec, moins consistant. Ça ressemble aux veloutés, vraiment quand on dit: «Les veloutés bulgares», heu, c'est ces yaourts très, heu, presque liquides. Après il y a différentes sortes, mais moi en l'occurrence, heu, dans la famille on utilise des veloutés assez classiques et on donc on mélange avec de l'œuf et de la farine et on fait cuire et
Ouais. D'accord. Ouais. Oui. D'accord.